देखिए अ अ, द पहली बात देखिए वैसे उतना तो अमीर हूँ नहीं कि मैं ये बात कह सकूँ कि अ, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो परेशानी होगी हाँ, बिल्कुल होगी। देखिए अ, ये अ, प पूरी तरह से ना हालात पर निर्भर करता है कौन-सी परिस्थिति में हम लोग हैं। अगर मान लीजिए कि बात होती है मदद की, जब कोई इंसान मदद करता है ना और अगर वह इसमें कोई अ, मान लीजिए कि एक रेखा खींच दे, कि नहीं भाई, अगर भावनात्मक मदद होगा तो ही मैं करूँगा अगर आर्थिक मदद चाहिए तो मैं नहीं करूँगा, या मुझसे नहीं बन पड़े पड़ेगा। तो तब तब तब ना मुश्किल हो जाती है अगर मैं अ, मेरा मानना है कि मैं किसी से अ अ, मतलब आर्थिक रूप से मदद की तभी अ, मतलब गुज़ारिश कर सकता हूँ जब शायद मैं मेरे लिए चीज़ें अ, मेरे हाथ से निकल जाएँ। लेकिन तब भी अ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे घर-परिवार के जो लोग हैं उन्हीं से पहले बातचीत
नहीं मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल। हाँ, ये भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> अ। हुँ, हुँ, हुँ, गुज़ारिश करें, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। बिल्कुल, हाँ, वो तो है। क काफ़ी अच्छे से बताया आपने इस चीज़ को, बहुत बढ़िया।
अ, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में हम लोग फँस जाएँ तो। लेकिन, मेरा मानना है ना देखिए अगर लोग आपको भावनात्मक रूप से आपका अ, साथ दें, और चीज़ें ना सिर्फ भावनात्मक अ, रूप से भी अ, ज़्यादा बड़ी होती है कि अलग-अलग चीज़ें, जो पैसे से ज़्यादा अ, म मूल्यवान है। देखिए जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको जो अ, मेरा निजी अनुभव है। उस समय, जिस समय मैं घर पे नहीं था और उस वक़्त पापा के साथ जब ये अ, एक घट दुर्घटना घट गई। तो उस समय जैसे आस-पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद है ना देखिए अ, उन लोगों ने तो उन्हें उठाकर अ, अपने अ, कमरे तक पहुँचाया। उन
हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ।
अ, डॉक्टर से दिख
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।
वगैरह जो भी करना है वो सब करवाया, आस-पड़ोस के लोग ही आए, जो तरह-तरह के खाना उनको देकर गए ताकि उनको खाने खाने में कोई दिक्कत ना हो ये सारी चीज़ें देखिए भावनात्मक भी है, इसके साथ-साथ थोड़ा-सा आर्थिक जगह भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो इ इ इन सब चीज़ों के बारे में जब इंसान ने सोचा नहीं और ये सब जब वो मदद किए ना उठकर आगे आए, तो मुझे लगता है ये एक रूप होना चाहिए मदद का जब लो लोग ना साथ में मिलकर एक इंसानियत के रूप में अ, आपके साथ खड़े रहें। ये बहुत मायने रखता है, आपको हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए, मैं तो ये कहूँगा।
बहुत बढ़िया! हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्थिक भी हाँ, उनके भी तो पैसे लगे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी, बिल्कुल। अरे वाह! बहुत बढ़िया।